Banyak kan, tapi ibaratnya pada akhirnya kalau ada apa-apa nggak kita enggak bisa cerita juga, sama mereka. Mendingan, lingkungan yang kecil tapi, apa bahasanya ya? Eee, memang sama-sama saling peduli gitu, sama ini, ya kan? Soalnya kalau yang betul. Nanti di saat-saat kamu kayak kayak gini kan Iya. Mereka lebih, apa ya, lebih lebih peduli l lebih merangkul. Mungkin kayak gitu, ya kan? Nah, kalau di sa mhm. Kalo di saat kayak gitu, kamu sama teman-teman kamu berarti, eee, otomatis kalau bisa kita ambil, eee, ini nya
Mhm. Iya. Bener, Kak. Toleransinya tinggi, gitu. Bener, Kak. Dan mereka juga lebih lebih ada, gitu. Mhm.
mereka sih banyak masuk, ya?
Bagi mereka bagaimana?
Sam mereka pada masuk dengan pilihan ini mereka masing-masing?
Iya! Jadi teman-teman aku tuh, mereka pada masuk kuliah, ada juga yang langsung kerja, gitu.
Oh. Ups, oh ada yang ada yang langsung, eee, terjun ke dunia kerja, ya?
Betul.
Mhm mhm mhm. Iya sih, memang bet ya beda-beda opsi yang diambil, ya? Eee, terus kalau mungkin kamu, nih yang anak baru se yang anak baru lulus tahun 2025 nih. Kalau sampai mereka ada yang, a apa ya, ngalamin seperti kamu gitu. Kan patah hati kan itu. Nggak nggak nggak keterima tuh patah hati, loh.
Mhm. Bener, Kak. Mhm. Mhm. Iya, bener. Betul betul, Kak.
Patah hati, loh. Beda sama patah hati nyatain ama cewek ditolak. Ini ceritanya beda be benar. Namanya le lebih lebih lebih lebih dalam lagi. Kalau misalnya, eee, apa, eee, ngelamar, ngelamar ke 1, eee, institusi gitu, ya? Seko sekolah kek atau, apa, terus <clicks tongue> rupanya kamu nggak nggak apa, nggak kompatibel gitu. Itu sih, patah hatinya agak kerasa, ya? Heeh. Jadi kalau untuk untuk yang sekarang ini ngerasain apa yang kamu rasain dulu, apa menurut kamu yang bisa kamu
Asik! <chuckles> Bener bener. Aku setuju, sih. Mhm. Double-double sih, itu, Kak. Bener. Mhm.
apa ya, yang bisa kamu bagilah, gitu. Untuk ngelewatin fase, fase pundungnya itu gimana?

Oke, jadi Kak memang, eee, pada saat aku nggak keterima itu, eee, ini juga harapan besar sa mama papa aku kan untuk aku keterima, cuman pada saat aku nggak keterima akhirnya, eee, papa aku tuh komit untuk ikutin aku kursus gitu Kak, bimbel-bimbel gitu. Nah terus aku pernah nyoba juga nih di bimbel 1, kalau mau masuk bimbel itu tuh harus tes dulu Kak, dan waktu itu bahkan gongnya adalah, waktu aku tes untuk masuk bimbel itu aku nggak keterima juga di kurs untuk masuk kursus itu. Jadi aku jadi bener-bener bingung kayak, "Ini gue udah bener-bener seenggak seenggak mampu ini kah, gitu?" Nah, terus akhirnya aku nyari heeh? Iya.
Mhm mhm. Iya iya. Mmm. Iya iya. Lah, kok? Serius? Eh, entar dulu entar dulu entar dulu, masuk bimbel tes? Loh kita kan masuk entar dulu entar dulu entar dulu, kita kan bukannya masuk bimbel buat bisa ngelewatin tes? Kok masuk bimbelnya tes sih? Aku ini kita benar-benar asli, apa ya, ter bukan terkejut lagi ini sih ini sih ini sih baru denger ya gitu ya ada ceritanya masuk bimbel tes, wow. <laughs>
Iya bener, Kak. <laughs> Iya, makanya. Bingung kan. Heran kan. Iya Kak, eee, itu itu bener-bener yang papa aku bilang. Waktu itu juga papa aku bilang, "Gimana sih orang mau masuk bimbel kan untuk mengetahui dan melewati suatu tes ya? Lah ini malah dikasih tes di awal dan nggak diterima bahkan."
Ih. Ih. <laughs> Ih.
Kayak aneh banget gitu, tesnya itu tes matematika lagi, Kak.
Ah, iya, maksudnya gini, try out kali ya atau gimana tuh dia maksudnya? Aduh.
<laughs> Iya. Kayak masuk univ aja kita di tes dulu, gitu.
Oh oh, aku aku aku bisa bayangin nih, dia kayaknya ada, <snorts> eee, ngejaga persentase kali ya. Jadi, eee, lulusan dia tuh heeh, lulusan dia tuh, eee, berapa persentase kompeten untuk ngelewatin, oh aduh itu sih bimbel-bimbel high end itu, biasanya bimbel-bimbel yang memang, eee, bimbel bagus lah ya, bukan bimbel ecek-ecek itu. Iya tapi <laughs> Waduh.
Iya, aku juga curiga gitu. Kompeten, gitu. Mhm, gitu. <chuckles> Iya. Nah kurang lebih kayak gitu, Kak. Habis itu aku coba lagi sih, syukurnya ke bimbel yang 1 yang dia memang nggak pakai tes dan syukurnya itu bisa bantu aku, gitu.
Iya iya. Iya. Bimbel yang biasa saja justru yang lebih, ini ya, yang lebih bermanfaat justru ya?
Bener Kak, bingung sendiri.
<chuckles> Tapi teman-teman kamu ada yang ada yang, maksudnya ada yang bukan bernasib ya, ada yang ngela ngala eee, teman-teman seangkatan kamu, apa ada yang ngalamin pengalaman sama sama kayak kamu atau gimana?
Mhm.

Heeh. Nah kalau menurut aku sendiri ya Kak, yang pertama, untuk mengantisipasi patah hati itu, kita memang harus pasang strategi yang bagus gitu Kak. Kita harus tau kemampuan dan, eee, batas kita tuh ada di mana. Dan kita harus survei dulu, universitas apa yang kira-kira bisa kita gapai atau kita raih, dari nilai-nilai try out kita. Kan pasti di sekolah ada try out try out gitu kan. Ya
Mmm, betul. <coughs> <breath> Mmm. Ya, udah pasti itu, berarti realistis ya kita juga ya, harus realistis juga ya.
Iya, terus kan setiap, eee, universitas itu kan memang ada batas nilai untuk masuknya. Nah dari situ kita udah bisa lihat, kira-kira dengan prospek segini, kita bisa memegang berapa persen gitu. Iya tembus nggak. Nah setelah itu, kalaupun memang misalnya kayak aku ya, dulu ya, ambis nggak mau tau, pokoknya harus di situ, gitu. Untuk terus tiba-tiba nggak keterima itu tuh menurut aku, eee, jangan biarkan itu, eee, menyatakan diri kita yang sesungguhnya, gitu. Karena memang mungkin, ada jalan lain yang Tuhan mau kasih ke kita. Misalnya memang kita harus istirahat dulu iya, karena kita mau dapet, eee, kita karena kita mau dapet pengalaman baru mungkin, atau karena kita mau dapet berkat yang lain. Menurut aku benar benar, eee, berusaha lagi, jangan jangan cuman berhenti dan meratap nasib, karena, sia-sia gitu kalo kita cuma diem-diem aja.
Mhm mhm mhm. Tembus nggak nih, heeh. Mmm, mhm. Iya iya iya. Iya kita aja belum tahu, mhm, kita aja belum tahu. Mhm. Iya iya. Iya, i Tapi memang sih, ya ibaratnya, eee, bahasanya kalau, "Ya, kalau ngomong sih enak ya, kan kan gue yang ngerasain," iya sih memang memang memang begitu, tapi kalau kamu yang ngomong, eee, lebih enak, kenapa, Kamu juga udah pernah ngerasain ya kan. Jadi heeh, eee, jadi kamu kalau ngomong tuh memang memang sesuai dengan, apa, eee, sesuai dengan apa yang udah dijalanin ya dong, mhm, betul betul betul. Nah sekarang kalau, kamu bilang tadi kan bilangnya realistis ya?
Iya sih. Iya benar, ada pengalamannya. Mhm, yang terjadi gitu. Mhm, benar.
Tapi kan ada ada ceritanya bahasanya, <sucks teeth> "Raihlah bintang bintang, di di langit." <laughs> Gimana gimana, kadang-kadang, eee, iya, nilai matematik 5,5, tapi pengen pakai yellow jacket gimana tuh kalau kata <laughs> berat nggak tuh kayak gitu?
Asik. <chuckles> <chuckles> Kalau

Mhm. Benar, Kak, ada inspirasi baru gitu.
Jadi yang benar-benar selain keluarga ya, apa ada sahabat-sahabat yang memang, eee, sahabat yang baik, eee, sahabat kamu gitu atau ada teman main, ke teman kecil main kamu yang bisa kamu ceritain tentang, eee, keadaan kamu pada saat itu? Kan maksudnya gini loh, apapun juga ceritanya kan kalau kita bisa berbagi sama teman kan, eee, apa juga lebih enteng kali ya, ada enggak tuh yang kayak gitu untuk kamu?
Mhm. Mhm. Benar. Nah, syukurnya, Kak, aku tuh dekat sama teman-teman SMA aku kan. Kita tuh ada berle berlima udah sama aku berlima Nah itu tuh yang benar-benar iya geng. <chuckles> Geng aku itu yang benar-benar, eee, support aku banget gitu. Mereka bahkan, Kak, waktu aku enggak keterima itu, mereka setiap minggunya tuh pasti ke rumah gitu main, terus abis itu ngajak aku jalan. Pokoknya mereka benar-benar menghibur aku karena mereka semua kan, eee, pada saat itu terkumpul kan, mereka enggak kuliah di luar kota, jadi mereka kuliah semua di si di kota itu dan aku juga masih di kota itu. Jadi benar-benar kayak mereka yang ajak aku, mereka yang hibur-hibur aku. Itu aku jujur, aku bersyukur banget sih bisa ceritain ke mereka.
Mhm. Oh, geng geng? <chuckles> Benar. Oh oh. Iya iya iya. Iya iya iya. Mhm. Iya iya iya. Tapi kalau boleh kalau boleh tahu, nama geng kamu apa? Biasanya biasanya kan kalau cewek-cewek kan ada nama geng gitu. Heeh. Yang suka nge-bully adek kelas yang resek gitu, engak? <laughs> "Eh, jangan kecantikan lo ya!" <laughs> Enggak enggak yang kayak gitu?
<laughs> Kita tuh Nah z kita tuh lucunya kita enggak punya iya. <laughs> Kelas kita itu baik hati Kita tuh baik hati dan rajin menabung loh, geng kita itu yes.
Oh bukan bukan geng yang kalau ada yang, "Eh, ini siapa sih ini anak baru nih, coba kita iniin dong." Yang labrak, enggak? Bukan? Enggak gitu? <laughs>
Yang suka labrak-labrak gitu, ya? Enggak enggak gitu. Kita tuh kebetulan geng-geng yang adek kelas mau jungkir balik pun kita bodo amatlah ya heeh.
Oh, ini ini geng yang liberal ya? Iya iya iya iya iya iya iya iya. Oh. Eh, tapi biasanya yang kayak gitu kalau misal ada, apa, eee, lebih suportif. Iya? Oh, mhm mhm. Habis itu lingkarannya juga mungkin lebih kecil, tapi dia lebih solid biasanya kalau yang kayak-kayak gitu, iya kan?
<chuckles> Iya benar. Yang benar-benar open-minded gitu. <chuckles> Iya benar, Kak, karena kita enggak pusing sih sama orang lain gitu. Heeh. Benar, Kak, karena kita cuma berlima kan. Jadi cuma diputer-puter situ-situ aja kita.
Mmm, mhm.